بالضبط، النظام القديم ده أصلًا كان جايب لي بجد كان مسبِّب لي تَعَب كبير جدًا في صحتي، يعني أنا كان جالي أنيميا بسبب النظام القديم ده، لإنّي كنت باشرب كمية قهوة مش عادية في اليوم، كمان أكلي ما كانش متضبَّط وكان عندي ميكروب في المعدة، فكان كان كنت أنا أصلًا ملتزمة بأكل معيّن غصب عنّي في الأول، فبصراحة لمّا خفّيت وبقيت أحسن أنا خلاص عرفت قيمة صحتي كويس أوي، فبقيت أركّز مع مع الأكل بس بطريقة آآ، تخلّيني أحب الأكل أكتر. يعني إيه، أنا كان أكلي وقتها كان الدكتور حاكمني بأكل اللي هو مسلوق، أنا بصراحة ما باحبش أكل المسلوق ده، فأنا ما صدّقت على ما خفّيت إن أنا خلاص أعمل أكل بنفسي، أو آكل بطريقة معيّنة، بكميات معيّنة، إنّما ما آكُلش الأكل بال زي زمان، يعني ماما كانت بتحب الأكل المِسبِّك أوي، الأكل اللي فيه دهون كتير، الحاجات دي كلّها، فأنا بصراحة بقيت إن أنا أقلِّل الحاجة دي خالص.
آه. أيوه، أيوه. أكيد، طبعًا. آه هو اهم. أيوه، تمام. نوعية الأكل برضه، يعني نوعية الأكل اللي كنتِ بتاكليها الأول أو اللي ماما زمان قبل ما هي تتبِّع النظام الصحي ده برضه، ي آآ، يعني تعملها آآ، كانت برضه بتأثّر عليكِ، وبت بت يعني أ موضوع بطنِك ده اللي هو آمم، كان عندِك إيه؟ جرثومة المعدة مثلًا، أو حاجة دي بت بتنمو
آه، كان عندي ميكروب في المعدة، هو شَبَه الجرثومة يعني، بس كنت باخد له علاج كتير جدًا، وكمان كنت باخد له كان لازم إن أنا أبقى مرتبطة بنظام أكل معيّن، وكمان نفس الموضوع للحديد، أنا كنت باخد حُقن حديد كنت ساعات باوصل ليّا موضوع إن أنا ركِّبت محلول، لإن أنا كان بجد كان ضعيف جدًا، يعني كانت نسبة الهيموجلوبين عندي ضعيفة جدًا. فكل الحاجات دي عشان النظام القديم اللي أنا كنت فيه، فأنا بجد ما كنتش عايشة، ولمَّا بدأت إن أنا
آه. آه، يعني ال المرض والحاجات اللي أنتِ كنتِ بتحسّي بيها دي ش يع هي اللي شجعتِك إنِّك أنتِ تغيّري روتينِك خالص بقى، وتحافظي على روتين صحّي تعمليه؟
بالضبط، آه. آه، يعني جزء كبير جدًا.
ف بيحسّن من صحتِك، آه، جميل أوي، أوي إن أنتِ فعلًا بقيتِ بدأتِ تهتمي بنفسِك وب بصحتِك وبتعملي روتين الصبح ده، و وبتاخدي حاجات جميلة برضه من ماما، الحاجات دي كلّها طبعًا أكيد بتأثّر على الصحة، ب بتخلّيها أحسن طبعًا. و وأنا مبسوطة أوي إن أنا اتكلِّمت معاكِ في الموضوع ده، وباشكرِك جدًا، جدًا على آآ، كلامِك الحلو ده في الموضوع الروتين الصبح.
بالضبط، آه.

قولي لي كده ازاي بتعملي كده روتين الصبح وفي نفس الوقت الروتين ده بيبقى صحّي؟ يعني تقدري ت تعملي حاجات صحّية فيه منّه؟
بُصّي، أنا بصراحة في عادة كده، أنا اتعلمتها من مامتي، لإن مامتي كانت بتحاول إن هي تخس بقى لها فترة طويلة، وفي نفس الوقت بصراحة شفت ليها فيديو دكتور بيتكلم عنها، وإن هي بتعمل ديتوكس للجسم، اللي هي المَيّة الدافية الصبح على لَمون وعسل، معلقة عسل. فعرفت إن ال المشروب ده عامةً مش بس علشان إن هو بيساعد على الهضم، أو إن هو بيخلّي الجسم يهضم بشكل أحسن، هو كمان بيساعد المناعة. فأنا بصراحة خدت دي عادة من مامتي إن أنا أول ما اصحى، دي أول حاجة تدخل جسمي عامةً، لو أنا شربت مَيّة تمام، لو أنا ما شربتش مَيّة باشرب دي، بصراحة، وبعدين بقى إمم.
إمم. آه. صحي. إمم. حلو أوي. آه، يعني يعني ده أول مشروب تبدأي بيه الصبح على طول، مَيّة وعسل ولَمون آآ، وتكون المَيّة دافية والّا عادي مَيّة من الفلتر؟
بالضبط. آه. لأ، مَيّة دافية مش لازم مَيّة سخنة ولا مَيّة باردة، يعني مَيّة في النُص كده دافية آه.
دافية. آه، بتساعدِك إنِّكِ بقى جسمِك يعني ي ينضف الجسم من ال مثلًا أي آه، أي شوائب أي حاجة.
بالضبط. آه، لأ، أيوه بالضبط. هي اسمها ديتوكس كده للجسم. بينضف الجسم وبيحسّن الهضم جدًا، كمان بيأثّر على المناعة. فأنا بصراحة هي مامتي كانت بتستخدمه عشان تخس، فأنا كنت باستخدمها في الأول أنا كمان عشان اخس، لإن أنا شُفت إن هي فرقت مع مامتي فعلًا وكانت فعلًا بتنزّل البطن كويس أوي، فلمّا بدأت إن أنا استخدمها وعرفت إن هي كمان ليها أثر على المناعة، أنا بدأت إن أنا اثبتها بصراحة في روتيني. وكمان أنا باحب الصبح اخُد شاور بارد جدًا، اللي هو مش بارد أوي، بس اللي هو شا شاور بارد بطريقة لطيفة يعني، لإن أنا بصراحة باحس إن أنا الشاور البارد بيفوقني لإن أنا باحس إن أنا لم
ديتوكس. حلو جدًا. إمم. أكيد، الم نعم. أنتِ بتاخدي ال الشاور البارد ده يعني صيف وشتا على طول؟ مُستمرة عليه؟
لأ، بصراحة في الشتا ما باعرفش باخده ف باخده شاور عادي المَيّة بتبقى عادي مش سُخنة، ومش باردة في النُص يعني، فاترة يعني.
آه. بيعمل إيه الشاور البارد ده؟